Kendi imzan olacak bir tarif yaratmak için nereden başlarsın?
Hıı. Yani, genelde, eee, şöyle oluyor. Ben hamur işleri ve tatlı yapmayı, eee, bir işim sebebiyle başlamak zorunda kaldım. Eee, o da yine kendi tercihimdi gerçi ama, eee, orada şöyle bir şeyle ke kendi yeteneğimi keşfettim. Ben internetteki tarifleri, iii, okuduğumda iyi olup olmayacağı ya da nasıl birleştirilip birleştirilmeyeceğini iyi analiz edebildiğimi fark ettim o dönem.
Hıı. <chuckles> Hı hı. Evet, ilginç, yani, a Hı hı. E
S sonra o, evet, sonra o sayede böyle denemeler yaptım bir sürü pişirme, eee, ve üzerine. Eee, birkaç tatlıda bir şeyler yarattım kendimce.
Hıı. İlginç. <chuckles> Peki bu, hani, her özgün tarifin arkasında bir ilham vardır sonuçta. Hani, kimi için bu aile mutfağı, kimi için sokak lezzetleri kimin için de, hani, seyahat deneyimi de olur, ya, hani, yaratıcılığın başladığı yer bu, uuu, ilk zam ilk ta ilk tat gibi bir şey aslında. Sen, hani, bu bir tarif yaratırken ya da yaptığın şeyden o ilhamı en çok nereden aldın? Geçmişten mi yoksa anlık keşiflerden mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Yani, haklısın, aslında ilham gerçekten b eee geçmişten geliyor olabilir. Çünkü babaannemin sayesinde ve halamın sayesinde ben, eee, bir şeyleri yapmayı, tekrar tekrar yapmayı evde cesaretlendiriliyordum. Ne kadar çöpe de gitse bütün o hamur işleri. Yenecek durumda değilken bile yani, eee bir şeyler deniyordum. Evet, geçmişimin, babaannemin üzerimde böyle bir etkisi var, eee, bu konuda.
<chuckles> Iıı <chuckles> anladım. Hı hı. Anlad Peki, ya o, sence o özgün bir tarif yaratmanın sırrı basitlikte mi yoksa cesur denemelerde mi? Çünkü sana o, eee, şeyi vermişler, eee, izni vermişler.
Yani, eee, tarifler o zamanlar basitti zaten, hani, sonuçta çocuktum, ergendim, hani, ben bana zaten çok, böyle, detaylı tarifler vermiyordu ama mesela şöyle bir şey ben, eee, kombine ediyorum kendi gelişimimde. Babaannemden gelen, eee, o basit ama yapılabilir şeyleri tekrar tekrar bana yanlış da yapsam, eee, püf noktalarını öğretmişti. Sonra halamın yanında eğitim alınca, halamın, böyle, bir sürü yemek tarifi kitapları vardı. Eskiden gazeteler verirdi, biriktirirdi, bir de onlar her gün gazete okurdu zaten. O yüzden, böyle, evde çuval çuval, eee, kitaplar vardı bir dönem. Ooo, ö çok okur ve denerdik.
Hımm. Anladım. Hımm. I hı, aslında o zaman insanlarda, eee, defteri bile var gibiydi, hani, şey, eee, oraya tarif yazdıkları. Evet. İnternet ortamı olmayınca.
Evet, evet. Kesinlikle vardır. Doğru. Hatta halamın, senin de dediğin gibi, böyle, eee, şey tarifleri de vardı, defterine yazdığı, en beğendiği püf noktalarını da yazdığı tarifleri vardı. Ben onun sayesinde çok deneme yaptım. Herhâlde o ilham ve o 2 kişinin benim üzerimdeki bıraktığı o deneme, yanılma yöntemleri ve ince detaylar, eee, bir şekilde doğal bir, eee, analiz yeteneği yarattı bende.
Evet. Hımm. Olabilir. Ya, şeyden bahsettin de şimdi, eee, halanın o, "Defteri var." dedin. Orada tabii şimdi, hani, tuzu ne kadar atacağı yazıyor, yani, hepsinin aslında bir a ayarı vardı. Şimdi tatlı, tuzlu, ekşi, acı, ya, bunların, hani, bir tarifteki denge aslında şefin karakterini de yansıtıyor. O şefe özel Yani, halanın mesela özel olmasını sağlıyor, fazlası yoruyor, azı sönük kalıyor, ya, böyle şeyler olabiliyor. Sence o bir yemekte, hani, o özel kılan şey, eee, sence hangi denge, tat mı, doku mu, aroma mı?
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Hımm. Yani, bence aroma ya. Çünkü, ııı, bir şey yediğim zaman ben, ııı, yaptığım herhangi bir tarifin de, ııı, önce k tabii, karışımının önce kafamda ve bi bildiğim tatlara yakın olup olmadığını herhâlde deneyimlerime istinaden bir hayal etmiş oluyorum ben önden. Sonra bu, eee, tarifleri denediğimde damak, yani, bit bit her şeyin tadına bakarsınız ya yaparken, eee, eğer orada o aroma ister, yani, belki de acı bir yemek olsun fark etmez ama bir tadı var onun. O benim damak zevkime uymuyorsa ben pişirmiyordum. Mesela bunu açtığım küçük bir pastane açtım sonrasında ben. Onu orada çok denedim.
Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Ne güzel. Anladım. Ya, şimdi şeyden bahsediyoruz sonuçta, imza tariften bahsediyoruz. Hani, bu sonuçta doğru malzemeyle de başlıyor. Her malzeme sadece tat değil, aslında hikâye taşır, ya, hani, bu malzeme seçiminde senin önceliğin ne oluyor? Hani, doğallık mı, bulunabilirlik mi yoksa yenilik mi arıyorsun? Bir tarif, bir imza sonuçta.
Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Bu, duruma göre ve koşula göre değişiyor. Yani, evdeysem eğer bu kesinlikle mevcut olan, eee, ürünlere göre ya da markette bulabiliyor muyum? E, mümkünse organik. Ama bunu, ııı, açtığım, işte, o küçük pastaneyi göz önünde bulundurursam orada Tayland gibi bir ülkede bunu yapmıştım. O yüzden yapmak istediğim tariflere en yakın olabilecek bütün markaları ve markette bulunanları denemiştim. Sırayla da hepsini denemiştim, yani, bu çöpe çok gitti tabii birçok tarif ama. Iıı, yani, lezzet ama istediğimi yakalayıncaya kadar denemiştim hepsini teker, teker.
Anladım. Ha, anladım. Hı hı. <chuckles> Aslında evet, Tayland'ın, ııı, Phuket, ııı, eyaleti mi, il ili mi artık diyeyim, öyle bir yerinde, ııı, Türk lok Türk restoranlarından da, hani, ııı, olduğu bahsediliyordu. Seninki de Phuket tarafında mıydı? Yoksa, hani, do do Evet.
Hı hı. Evet, doğru. Doğru. Benimki de Phuket'teydi. <chuckles>
Evet. Hani, orada şey, eee, bu Kata, ııı, ve Karon dedikleri yerde, eee, Türk restoranları var deniyordu. Ben de, hani, duyduğuma göre ve, eee, aslında orada da bulunduğuma göre <chuckles> diyebilirim. Eee, peki, hani, eee, sen de bu tarif imzandan, ııı, imza olacak bir tariften bahsediyorsun. E, bunların bazen de, hani, hikâyesi de olabiliyor, o hikâyeyi anlatabiliyor insanlar, böyle yapıldı, şöyle yapıldı diye. Sence o yemekteki o hikâye mi daha kalıcı oluyor yoksa onun lezzeti mi?
Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Lezzeti. Çünkü şöyle söyleyeyim, ııı, benim bir ö benim örneğime, ııı, gelerek konuşursam mesela oradaki evet, Kata´da ve Phuket´te bunların Karon´da hatta sonrasında merkezde, Phuket Town´da da, eee, birçok, ııı, Türk restoranı açıldı. Hiçbirinin kendi lezzetleri yok. Genelde Türk mutfağına zaten hitap ediyorlar ama benim açtığım pastanede Türk tatlılarının yanı sıra ben bir İtalyan tatlısı olarak, ııı, kabul edilen ya da bilinen, eee, Tiramisuyu, ııı, kendi tarifimle yapmıştım. Ve, eee, o sorduğun soruya istinaden tat mı yoksa işte hikâyesi mi dersen tat derim. Çünkü benim s eee, olayımda, benim müşterilerim her sene tekrar geliyorlardı ve İtalya'da bile böyle lezzetlisini yemediğini söylüyorlardı. Oysa ki gerçek tariften de aslında uzaklaşmıştım ben. Ama onu, ııı, yapıyor olma şeklim belki biraz daha farklıydı. Iıı, bundan dolayı çok beğeni aldım.
Lezzet, evet. Evet. Tabii, tabii. A. Evet, ilginç. Anladım. A. Hı hı. Evet, hani, ben de onu sormak istiyordum. Şimdi yeni tarif yarattığını söylüyorsun, hani, belki tiramisudan da, yani, İtalya'dan daha da güzel olduğunu söyleyenler de oldu sana. Şimdi o zamanlar yeni tarif yaparken aslında -ilk zamanlar diyeyim hatta başarısızlıkları kucaklamak gerekir ki, hani, eee, daha ilerisini görmek için. Sonuçta kekten bahsedersek mesela her yanmış kek ya da o, her fazla tuzlu sos diyeyim ya da si tiramisunun içindeki o çikolata sosu, hani, bir sonraki adımda aslında rehber de olabiliyor geri dönüşlerle sana. Yani, senin sence o başarısız denemeler yaratıcılığın kaçınılmaz bir parçası hâline mi geliyor?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Evet, yani, benim tiramisu örneğimde ben, bunu çok net yaşamıştım. Eee, onun karıştırma süresini eğer gerçekten o kıvamını doğru zamanda bırakmazsam yumurtanın çırpımı ile ilgili bir, iii, püf noktaydı bu, eee, ben onu, eee, yanlış yaptığımda, eksik yaptığımda ya da fazla yaptığımda ertesi gün ürünlerin üzerindeki renk farkından, birkaç gün sonraki tazeliğinden hâlâ ya da tadından, eee, ya da o, eee, dokusunun böyle ayrışmasından çok net anlamaya başlamıştım artık. Eee, o yüzden bu tabii bu noktaya gelene kadar çöpe giden çok oldu senin de dediğin gibi. Eee, ama, eee, t o küçük yanılmalar ya da denemeler bu küçük, eee, püf noktaları ve tüyoları aslında öğretiyor. Ve deneye yanıla, deneye yanıla günün sonunda ben, o tiramisuyu yaptığımda 4'üncü günde bile hâlâ aynı tazeliğiyle, aynı kremasının oranı yoğunluğuyla, işte, eee, yumuşaklığıyla ve, eee, ben, mesela hiç içinde alkol kullanmıyordum. Normalde tiramisunun tarifinde hep alkol kullanılır gizli sır olarak. Evet, likör, rom, eee, hatta viski koyanları bile duydum. Ama ben hiç alkol kullanmadan yapıyordum bunu mesela.
Evet. Hıı. Anladım. Ne kadar güzel. Likör var denir, değil mi? Evet. Evet. Hıı. Evet. Şimdi, yani, şeflerden bahsediyoruz, onlar da insanlar ve her şefin de kör noktaları olabilir yani. Şimdi başkalarının damak zevki tarifin o gelişmesinde aynıdır, yani, bundan da bahsettik aslında. Peki, senin eee, tarifini kimlere tattırdın? Profesyonel insanlar mı yoksa bunlar samimi arkadaşların mı yoksa eş dost mu?
Hıı. Evet. Hıı. Hepsi dâhil diyebilirim. Ama, eee, ya, tabii bu imzamın oluşmasında ve ciddi bir potansiyele ulaşmıştım bir senenin sonunda. Eee, böyle İtalya'dan gruplar gelmeye başlamıştı, sırf bunu duyup. Yani, ha nasıl olabilir, hani, burada böyle bir yerde tatile geldik, işte, tiramisu yapan bir yer varmış deyip bir Türk restoranına gelip tiramisu yiyorlardı. Eee, pas pastanesi diyeyim, küçük bir pastaneydi. Ama, eee, o sürecin içerisinde ailelerim, eee, ailelerimden gelenler, ziyaret edenler, arkadaşlarım, çevre, Thai'liler hatta, eee, ve diğer restoran sahipleri ve uzman şefler de daha sonrasında de çevremde oluşan, tanıdığım diğer şefler de denediler. Gerçekten hiç, eee, kötü bir dönüş almadım bununla ilgili olarak.
Hıı. Hı hı. Evet, ilginçmiş o da. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Ya, aslında, hani, eee, bazen, hani, tatlı tarifler duygusal da tuzlu yemekler daha teknik taraf taşır derler ya, hani, aslında karaktere göre de şekillenebiliyor. Sence o, bir insanın kişiliği tatlı mı yoksa tuzlu tariflerde mi daha çok ortaya çıkıyor ya da, ta sen, sadece tatlı yapıyorsun diye
Hıı. Olabilir. Yani, ben, iii, ortalamaya vurduğunda da karakteristik olarak ikisinden de olabilecek bir karakter yapısına sahibim bence. Yani, eee, hem tuzlu hem tatlı yani. Yaptığım mesela menemen de çok meşhurdu benim. Aynı menemeni bir Türk restoranım yan tarafımda da yapıyordu 2 tane ama benim menemenim daha çok seviliyordu. O, işte, el, eee, eee, kıvamı dediğimiz, el ayarı dediğimiz şeyi ben, daha iyi yapıyordum ya da da bilemiyorum, eee, onların zevkine daha uygun yapıyordum belki. Bu yüzden daha iyi bir teklif alıyordum. O yüzden tuzluda da böyle bir şeyim vardı, gelişmem vardı. Mesela bir pişi tarifim vardı. Yani, o pişi tarifini hiçbiri yapamıyordu aynı malzemeleri aynı ülkede almamıza rağmen.
Hı hı. Hıı. A! Anladım. <chuckles> Anladım. Ya, ben, aslında şeyi soracaktım, eee, hani, Türk restoranlarından bahsettik oradaki. Sen de, hani, İtalyan bir lezzetten bahsettin ve ben de şey sandım, hani, İtalyan bir, eee, pastane mi, daha sonra, hani, Türk pastanesi de olduğunu da söyledin. Türk pastanesi doğru anladım herhâlde. Anladım, anladım. Eee, şimdi imza ta tarifinden bahsediyoruz tabii ama şimdi doğayla da uyum olması, hani, sadece lezzeti değil de, hani, o sürdürebilirliği de arttırıyor. Hani, mevsimsel malzemeler kullanmak sence o yaratıcılığı sınırlıyor mu?
Hı hı. Evet. Ha, yok. Hı hı. Doğru. Evet. Hı hı. Doğru. Yani, bu bulunduğun ülkede yaptığın yemeğe göre değişiyor. Tabii ki, sınırlayacaktır doğası gereği. Eee, be benim bu durumumda ve olayımda ben Tayland'da pastaneden sonra bir restoran açmış biri olarak da, eee, Türkiye'den de ürünler getirttiriyordum, tabii yeri gelince. Yani bir sumağı bulamıyordum mesela, yani, sumak çok farklı bir lezzetti orası için. Eee, ve de onun tazeliği ya da, eee, işte, transfer süresi çok fazla sürdüğü için dediğin gibi o mevsimsel her ürünü yakalamak zor oluyor. O yüzden benim gibi birçok, eee, şirket sahibi ya da işletme sahibi, mevcut ürünleri ve düzenli ürünleri alabilecek, çok da mevsimsel olmayan, eee, tatlar veya ürünler üzerine kuruyordu menülerini ki, yani, iş yapmak için daha mantıklı geliyor tabii, yani, hani, çöpe de gitmemesi birçok şeyin. Eee, ama dediğin gibi, yani, mevsimsel tatlar ayrı tabii. Ama tabii şöyle bir şey var: Tayland'da mevsimsel olarak meyveler çok lezzetli ve 12 ay olduğu için sebzeler de genelde zaten bu, ııı, o bölge için geçerli değildi. Senin dediğin genelde daha 4 mevsim yaşayan bölgelerde yaşanıyor.
Hı hı. A, anladım. Tah anladım. Hı hı. <chuckles> Anladım. Hı hı. Evet, evet ben, hani, eee, şeyi sormak isterim şimdi, günümüzde sonuçta bir tarif, eee, ya da birçok tarif hem sağlıklı oluyor hem de lezzetli olma iddiasında bulunuyorlar. Sen gibi şefi yakalamışken de sorayım, hani, sence sağlıklı ama lezzetli olmak gerçekten mümkün mü?
Hı hı. Doğru. <chuckles> Mümkün. Eee, benim, eee, 2'nci açtığım işletmede, restoranda, eee, vegan ürünler, yani, vejetaryen ürünlerle ilgili bir hamburger, eee, sandviç yapmıştım. Eee, ve gerçekten inanıma ben hâlâ sandviçimi özlerim mesela. Yani, ya yapmaya üşeniyorum tabii ama <chuckles> şu an, eee, o restoranım olmadığı için direkt yiyemiyorum ama ben mesela bir et mi hamburgeri yiyeceğim, yani, sandviçi hazırlayacağım ya da yiyeceğim diye düşünürsem onu tercih ediyordum ben bile. Eee, o da iyi tutmuştu zaten o konuda.
Hımm. Evet. <chuckles> Hı hı. Anladım. Evet, hani, birçok tariften bahsettin. Eee, sonuçta bazı imza tarifler eski bir geleneğin modern bir yorumu olarak doğar ya, eee, şimdi geçmişin bilgisinin geleceğe taşımak o mutfağın aslında, eee, köklerinden biri diyebiliriz. Eee, şimdi sen de yaptığını söyledin, geleneksel tarifleri o modernleştirmek sence, hani, kültüre saygı mı yoksa sadakatsizlik mi diye yorumlayalım?
Doğru öyle. Hıh. Doğru. Hıı. Yok yok, sa sadakatsizlik olduğunu düşünmüyorum. E, her şeyden önce mümkünse ta tabii ki tutmak ve, eee, yapmak önemli. Ama, eee, bazen, eee, aynı ürünleri zaten, nesillerden nesillere değişerek geldiğini, ç ııı, bazı ürünlerimizin tadının değiştiğini, tükendiğini, hani, her şeyden önce GDO'lu ürünlerin nasıl arttığını bir yumurtadan bile yola çıksak, hani, orada bile aynı lezzet tutmakta sorun yaşadığımız için, eee, ben, emm, yenil yenilenmiş bir şekilde kültürünü, eee, yeni düzene u uydurmuş, sonuçta sağlık sorunları da artıyor, bunun tercih kitlesi de artıyor, değişiyor ya da. Ya, bunları da göz endır göz önünde bulundurursak bu saygısızlık olarak gelmiyor bana. Biraz daha yenilikçi bir bakış açısı, eee, benim için bu.
Hımm. Evet. Hı hı. Anladım. Evet, aaa, ya, şu anda bir profiterolden konuşmak isterim senin de imza tarifin olduğu için. Şimdi bir tarifin aslında imza alabilmesi için, eee, tekrar edilebilir ama taklit edilemez olmasıyla ilgili olması lazım. Şimdi her tabakta senin dokunuşun hissediliyorsa o tarif, t evet artık sana aittir diyebiliriz. Peki, aaa, o sence bir tarifi o ölümsüz yapan şey senin profiterorün profiterolünde o unutulmayan his mi yoksa, hani, tat mı ve ne koyduğunla alakalı mı?
Hı hı. Hı hı. Doğru. Bence bir de nasıl sunduğun, eee, bence en önemli kısmı sunuş. Çünkü, emm, eee, ben o tatlıyı yaptığımda, eee, sunduğum tabaktaki, emm, eee, dizaynını konuşursak eğer, mesela kakaoyla bir gülen yüz yapıyordum. Eee, burada müşteriye, eee, bunu verirken aslında ilk mesajı orada veriyorsunuz tattan önce. Ön yargıları bir orada değiştiriyorsunuz. Belki de, eee, sizi daha bir eleştirel bakıy gözle ya da tatla düşünecekken, hissedecekken orada bir tık belki artı puan alıyorsunuz ama sunum dediğim gibi çok önemli. Eee, ben her işletmenin yiyecek sektöründe kendine özgü tarfileri olduğunu düşünüyorum ama, eee, sunum ve hissiyat, eee, daha önemli diye düşünüyorum.
Değiştiriyorsun sonuçta. E, sunuş, sunum... Anladım. Ha, anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım, sunum olarak karar verdik. Ne güzel. Bu arada yaptığımız sohbet çok keyifliydi, çok keyif aldım, teşekkür ederim güzel sohbetine. Görüşmek üzere.
Evet. Benim için de, hoşça kal.